Ja, ich merke, dass ich da, ähm momentan so 'n bisschen mit meiner Aufmerksamkeit zu kämpfen habe, ähm, im Alltag besonders, ähm, bei der Arbeit. Ähm und zwar liegt es daran, äh, dass ich in den also, ich bin arbeite im Social Media Bereich. Und muss tatsächlich beruflich <chuckles> leider öfter mal halt eben in Instagram oder TikTok schauen. Und, ähm
<giggles>
ja, da ist es also, es ist so gefährlich einfach wirklich, dass in dem Moment, wo ich dann irgendwie, ja, für die Arbeit noch kurz „Ah, ich muss noch irgend 'n Beitrag mir kurz angucken, was vor 'n paar Tagen online gegangen ist“, oder so. Und bevor ich das überhaupt schaffe, in dieses Kundenkonto zu gehen, dann sehe ich schon 10 neue Sachen irgendwie in meinem eigenen Account, wo ich auch kurz draufklicke: „Ah, und die hat 'ne Story gepostet, und das und“ ja, und ehe ich mich jedes Mal versehe, bin ich dann so ja, so 15 Minuten oder so was in so 'nem kleinen Loch gefangen. Und dann lege ich irgendw denke ich mir irgendwann: „Ah ne, arbeite jetzt und dann lege ich das Handy weg.“ Und dann fällt mir wieder ein: „Ach Mist, ich muss ja wieder in Instagram gehen, weil ich eben diesen Beitrag anschauen muss.“
Mhm. Mhm.
Und, ähm, ja ist auf jeden Fall mi so 'n Teufelskreis, in dem ich mich grade befinde.
<chuckles> Kann ich total verstehen. Das ist natürlich superschwierig, wenn man, ähm, etwas, äh, was quasi die der Grund ist, wenn man das nicht abschalten kann, ne? Ähm und und man das einfach nutzen muss, ähm. Hast du denn irgendwie also, das ist jetzt wirklich hauptsächlich 'n Problem, was du während der Arbeit hast, weil du da das nutzen musst und dich dann ablenken lässt? Oder hast du das auch sonst, dass du dich schon mal irgendwie ablenken lässt?
Hm, also, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich vielleicht schon so jemand bin, der sich so schnell mal, ja, ablenken lässt oder vielleicht dann unkonzentriert irgendwie wird. Ähm, das sind ja nicht au auch nicht manchmal nicht nur digi äh, äh, digitale so Ablenkungen. Ähm, ich habe zum Beispiel 'n kleinen Hund, ähm, und selbst wenn die dann irgendwie so zu mir kommt und gestreichelt werden wird, dann lege ich so alles zur Seite und bin dann ja so kurz mal auf jeden Fall kurz mal länger auch vielleicht manchmal abgelenkt. Und ja, ich glaube, das ist ja, f wenn ich jetzt so drüber grad nachdenke, ist das so 'n bisschen so 'n Thema.
<chuckles> <snorts> Hat das Das ja auch wirklich unmöglich, wenn man 'n kleinen Hund äh, den zu ignorieren. <laughs> Ähm, hast du denn schon mal irgendwas ausprobiert, ähm, irgendwie was dir dabei helfen kann? Oder, ähm, ist das jetzt so das 1. Mal, dass du versuchst zu sagen: „Okay, ich muss da was machen?“
Ja, sie ist auch noch so süß. <chuckles> Ja. <chuckles> Ne, also, das ist tatsächlich schon was, was mich länger beschäftigt, ähm. Und, also, jetzt nicht nur eben in diesem Arbeitskontext, sondern auch so für mich selbst einfach, dass man sich so manchmal irgendwie nicht, äh also, ich bin dann eben auch so 'n Konsument selbst in Social Media, ähm, der dann irgendwie da, ja, so doomscrollt, wie man ja jetzt heutzutage sagt, und, ähm, da so 'n bisschen auch die Zeit vergisst. Und, ähm, ja, da hatte ich mir eingericht also, das war tatsächlich, äh, leider von kurzer Dauer. Ich hatte mir eingerichtet es gibt auf, äh, dem Handy so 'ne Sperre nach 'ner gewissen Zeit. Da hatte ich mir irgendwie eingestellt: „Okay, äh, 30 Minuten Instagram“ und danach kommt dann eben so 'ne Meldung: „Du hast deine Tageszeit erreicht.“ Äh, böswilligerweise aber natürlich gibt's dann da unten den Knopf, dass man irgendwie sagen kann: „Okay, heute ignorieren“ oder „Gib mir noch mal 15 Minuten.“
<chuckles>
Und, ähm, ja, tatsächlich das hat auch eigentlich so so erst mal im ersten Moment für so meinen privaten Konsum gut funktioniert, äh, dass ich wirklich, wenn ich diese Nachricht bekomme also, das hatte ich mir irgendwann mal am Wochenende eingerichtet, wo ich weniger arbeiten musste und würde sagen, für dieses Wochenende hat das ganz gut geklappt. Dann allerdings, als meine Arbeitswoche wieder losging, ähm, war das dann leider so, dass ich ja auch diese Nachricht bekommen habe, wenn ich halt eben arbeitstechnisch gesehen dann auf Instagram war. Und, ähm, das hat mich scheußlichst aufgeregt und, <chuckles> äh, das habe ich dann, ja, so versucht, noch so 2 Wochen so durchzuziehen und dann war's so: „Okay, das macht einfach gar keinen Sinn für mich an meinem Handy, ähm, da eben so diese private Sperre durchziehen zu wollen, wenn ich da halt eben auch arbeitstechnisch gesehen ständig ran muss.“
Mhm. Mhm. Ja. Ja.
Ja, und dann habe ich das wieder ausgeschaltet und seitdem habe ich aber nicht noch mal was anderes probiert.
Okay. Ja, das ist ja auch ähm, also, im Endeffekt konditioniert man sich ja dazu, dass dass man das wegdrückt, wenn du das für die Arbeit brauchst, ne? Und, ähm, ich glaube, wenn du das für die Arbeit brauchst, da irgendetwas, ähm, äh, anzustreben, was insgesamt deinen Konsum verhindern soll, ähm, während du das ja eigentlich konsumieren musst fü äh, für die Arbeit, könnte wahrscheinlich den den gegenteiligen Effekt haben. Ich glaube auch generell Dinge, die ähm, die uns das Gefühl geben, dass wir uns einschränken müssen. Also, das ist ja bei allen möglichen Sachen so, ne, ob's jetzt 'ne Diät ist, ob's jetzt ist, dass man weniger feiern will, weniger gar Alkohol trinken will. Alles, was man eigentlich automatisch gerne macht und wo man sich einschränken will, fühlt sich erst mal an wie ähm, wie 'ne Aufgabe, wie 'ne Restriktion, die u unangenehm ist, ne? Und wenn <chuckles> wenn dieses Unangenehme, ähm, halt erst mal nur mit, äh, Restriktionen gekoppelt ist, gegebenenfalls auch mit Zwang durch 'ne durch 'ne App oder sonst was, dann kriegen wir dadurch ja auch nur noch 'n schlechteres Gefühl, was wir dann damit verbinden. Und, ähm, ein Effekt, der der ganz spannend ist, ist, dass wir ja gar nicht, ähm, messen, wie oft du's geschafft hast, vielleicht beim The äh, Thema zu bleiben und dir das anzugucken, was du angucken musst. Wir ähm, wir fokussieren uns in unserem Kopf da drauf, wie oft wir's nicht geschafft haben, also, die Male, wenn wir versagt haben. Und grad wenn du dann so 'ne <chuckles> so 'ne App hast, glaube ich, äh, fokussierst du dich dann noch mehr drauf. Ähm, ist natürlich 'n super schwierige Sache, weil, ähm, ja, man kann 'nem Alkoholiker sagen: „Ja, dann trink halt keinen Alkohol mehr.“ Man kann, ähm, aber jemandem, der eben das braucht, nicht sagen: „Hör jetzt einfach damit auf.“ Ähm, was a ich aber so 'n bisschen jetzt bei dir rausgehört habe, ist, dass es generell also, du sagtest vorhin, dass du generell jemand bist, der sich gerne ablenken lässt. Äh, Doomscrolling kommt ja auch woher, dass wir uns irgendwo ähm, ähm, es gibt ja Gründe, warum manche Leute schneller <chuckles> dieses Doomscrolling machen und andere weniger schnell. Und eine Überlegung, ähm, die ich dir vielleicht einfach mal ans Herz legen würde, ist zu schauen, was für Techniken und Praktiken, ähm, Menschen mit ADHD haben. Das soll nicht bedeuten, dass du das hast. Das soll nicht bedeuten, dass ich da jetzt irgendwas wir machen hier keine Diagnosti <chuckles> ja, keine Diagnostik oder sonst was, ähm, überhaupt nicht. Aber ein Grundthema, was Menschen, ähm, mit, ähm, Aufmerksamkeitsdefizit haben, ist ja, dass sie abgelenkt werden, ne? Und, äh, trotzdem aber eben in der Welt weiter existieren müssen und sich Regeln schaffen müssen: „Wie schaffe ich es, dabeizubleiben?“ Und da gibt es so viele kreative Ansätze von Menschen, die sich da, ähm, sehr tief mit beschäftigen, wie man sich fokussieren kann oder wie man sich helfen kann. Ähm, jeder Mensch ist ja auch 'n bisschen anders. Vielleicht reagierst du auf ein Belohnungssystem, das du dir selber aufstehst aufstellst. Vielleicht reagierst du auf, ähm, irgendein ein anderes ähm, ähm, ein an irgendein anderes System. Ähm, und ich habe einfach gesehen, es gibt unheimlich viele, ähm, Influencer auch, die eben in diesem Bereich ganz viele, ähm, smarte Ideen haben, ähm, an denen man einfach mal sich ausprobieren könnte.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall nach 'nem interessanten Punkt, so habe ich da also, ich habe das zwar schon mal gehört, aber ich habe mich da jetzt noch nie weiter beschäftigt damit. Und es könnte auf jeden Fall 'ne gute Idee sein, ähm, ja, so vielleicht 'n paar Inspirationen zu bekommen, was man da sonst noch so probieren könnte. Gerade wie du auch sagst, schon so dieses Einschränken und so Verbieten ist immer so 'ne Sache, wie gut es dann in wirklich funktioniert. Aber wenn's da vielleicht eher irgendwelche, so 'ne ja, Fokussierungstechniken gäbe, äh, könnte das auf jeden Fall helfen. Ich merke auch zum Beispiel, dass ich ja, dass ich ähm, mein Freund macht das zum Beispiel, das mache ich gar nicht. Er arbeitet 2 Stunden und nimmt sich dann 15 Minuten Pause und sagt, dass es ihm dann hilft, wirklich die 2 Stunden, die er durchziehen möchte, dass das dann besser klappt deswegen, ja und da hatte ich jetzt auch schon mal überlegt, wie ich mir das dann da einstellen kann vielleicht also, wie ich mich da, äh, dran erinnern kann, dass ich das wirklich alle 2 Stunden auch mal probiere, dann so 'ne kurze, ja, Pause einfach zu machen, wo ich dann so 'n bisschen die Gedanken kurz mal frei kriege. Hast du da vielleicht 'ne Idee, wie ich mich da erinnern könnte?
Mhm. Mhm. Auch 'ne sup es super Idee. Ich ich weiß nicht, wie du wie du ähm, wie du gerne arbeitest oder so. Aber was m was es zum Beispiel gibt, ähm, äh, da kannst du mal auf Youtube oder so gucken, es gibt „Study Sprints“ oder „Pomodoro Sprints“. Ich glaube, „Pomodoro“ heißen die. Ähm, da gibt es tatsächlich Videos, die du g im Hintergrund a laufen lassen kannst, die einfach, ähm, Musik spielen, so Indie Folk Musik, die beruhigend ist oder so. Und, ähm, das sind sehr beruhigende, ähm, Videos, die dann im Hintergrund irgendwann sagen: „Okay, und jetzt ist Pause, ähm, jetzt gehst du dir was zu Trinken holen“ oder: „Jetzt machst du kurz was anderes“, ähm, es gibt natürlich auch Apps, die das äh, die das übernehmen. Aber ich fand das mit den Videos eigentlich immer sehr schön, weil das gleichzeitig so 'nen ähm, so 'n schönes, ruhiges, ähm, äh, Environment geschaffen hat, ne? Ähm, ja, a also, „Pomodoro-Methode“ heißt es, glaube ich, äh, danach kann man auf jeden Fall mal suchen.
Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall super, grade wenn's dann eben so 'ne feste Pausenzeit mit drin hat. Ich mache mir auch ab und zu mal so zum Arbeiten so, ähm, ja, so Lo-Fi-Musik an und so 'n bisschen Regensound und so was. Das sind auch ja, das hilft mir ganz gut, mich zu, äh, konzentrieren. Ähm, da s schaue ich mir das auf jeden Fall mal an, grade du hast da eben so 'n bisschen erwähnt: „Werde jetzt mal 'ne Pause machen“, weil das vergesse ich wirklich über den Tag hinweg sehr oft. Und dann ja, dadurch bleibt man dann manchmal vielleicht auch so kleben eben, weil man eigentlich so grade gedanklich so 'ne kurze Pause braucht. Ähm, ja, und da hätte ich dann viel mehr von, wenn ich in meiner Pause wirklich mich vielleicht mal kurz dehne, aufs aufstehen, 'n Schluck trinke, ähm, anstatt jetzt kurz dann irgendwie so 10 Minuten auf Instagram zu verschenken.
Ah, perfekt. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja.
Ja, ne, das ist auf jeden Fall 'ne gute Hilfe.
Ja, vielleicht vielleicht sucht dein dein Hirn durch das Doomscrolling oder so vielleicht sucht dein Hirn nach den Pausen, die du die du <chuckles> die du nicht erlaubst. Also, ähm, ja, äh, ja, probier das mal. Äh, grad wenn du Lo-Fi oder oder so Regen oder sonst was hörst, da gibt es ganz viel, was man sich als Video anmachen kann, was dann auch teilweise exakt nach 'ner Stunde aufhört, wo man weiß: „Okay, jetzt mache ich kurz Pause und dann mache ich das Nächste an.“ Oder eben au mit der Pomodoro-Methode, die eben mit Lo-Fi oder so äh, o oder mit Regen im Hintergrund, das gibt es alles. Also, das, ähm, kann ich sehr empfehlen.
Ja, total. Ja, ist auf jeden Fall 'ne gute Idee. Ich habe das mal 'ne für 'ne Weile probiert, mir so Dokus anzumachen, ähm, so im Hintergrund, wo so 'n bisschen erzählt wird. Und da habe ich gemerkt: Da konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Aber alles so, was eher so in Sounds oder so ja, langsame, leise Hintergrundmusik so 'n bisschen geht, äh, das finde ich, das hilft mir dann wiederum eher so 'n bisschen so, ja, an der Sache dran zu bleiben. Ne, also, danke dir schon mal für das Gespräch. Es hat mir voll geholfen, da erst mal irgendwie so, ja, laut und reflektiert drüber zu sprechen. Irgendwie habe ich das immer sonst so nur so alles gedacht. Und wenn man das mal so ausspricht, dann wird einem das so 'n bisschen realer. Und, ja, ich bin jetzt mal gespannt, das zu researchen, was du gesagt hast, eben mit den Ratschlägen, den du mir gegeben hast, um da so 'ne bessere Balance für mich im Alltag zu finden, ne? Ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Tipps und fürs Zuhören. Das war 'n super Gespräch für mich.
<chuckles> Mhm. Hm, super. Ja. Mhm. <chuckles> Sehr gerne. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei und hoffe, ähm, irgendwas davon, äh, fruchtet und hilft dir auch.
Ja, da bin ich mir sicher, da, äh, wird, äh, sicher was dabei sein, grad auch mit den verschiedenen Techniken, äh, die ich da jetzt mal ausprobieren kann. Ja, Dankeschön.
<chuckles> Alles klar. Danke dir. Tschüss.